Nah Kak, eee, ceritain dong apa sih jajanan favoritnya Kakak dan kenapa Kakak tuh suka banget sama jajanan itu?
Oke, kalau ngomongin makanan jalanan sih aku tuh langsung kepikiran 1 nama nih, yang nggak pernah gagal bikin bahagia gitu Kak, itu seblak sih, Kak. <chuckles>
Oke. Seblak ya ya ya -ya.
Iya. Karena kan dari sekian banyak jajanan yang pernah aku coba itu mulai dari cilok, batagor, sampai tahu gejrot itu tetap aja sih yang paling ngena di hatinya itu seblak. Entah kenapa ya Kak, kayak seblak tuh punya tempat yang spesial banget gitu. Jadi bukan karena soal rasanya yang emang pedes gurih, tapi karena banyak banget nih kenangan yang nyangkut gitu dari makanan itu.
Hmm. Oh jadi bukan spesifik karena, eee, rasanya ya atau bumbunya atau apanya gitu enggak ya, tapi karena kayak, eee, memorinya gitu ya gitu pengalamannya ketika makan itu, gitu. Itu yang ngebikin Kakak jadi jadi doyan banget gitu. Eee mhm.
Iya. Iya. Betul. Karena kan waktu pas kecil itu loh Kak, pertama kalinya gitu makan seblak itu kan, seblak waktu di rumahan itu kan cuma kayak kerupuk di ini aja kan kayak direbus, terus jadi lembek gitu terus kayak dikasih bumbu sambalnya gitu, cuman itu gitu. Tapi itu kayak momen yang sama keluarganya gitu. Terus jadinya kan sampai sekarang keingetan tuh sama seblak, ternyata beda juga gitu loh sama yang di jalanan tapi si momen kenangannya itu nggak bisa lupa sih. Jadi soal rasa apa pun itu, mau yang kuah jenisnya gitu ya Kak, tetep aja sih seblak kayak jajanan favorit aku.
Mmm, iya ya. Mmm. Mmm. Nah itu, eee eee, pengalaman apa yang bikin Kakak jadi jadi, eee, keiket banget sama sama seblak sampai doyan banget sama seblak gitu?
Oke, jadi memang, eee, awalnya itu kan bikinnya di rumah ya Kak, terus kita tuh kayak makannya bareng-bareng. Jadi waktu, belum, kakak tuh belum nikah gitu kan, terus pokoknya se satu keluarga itu kayak ayah, ibu, adik aku, 2 kakak aku tuh makannya bareng-bareng gitu di situ sih Kak momennya yang nggak bisa hilang. Tapi kan kalau misalnya sekarang itu, karena ayah aku udah nggak ada, terus kakak aku udah nikah juga, aku juga sama gitu kan udah nikah, jadi kayak susah banget gitu kan buat, eee, bareng-bareng lagi gitu, buat nyari waktunya itu.
Mhm. Mhm. Hmm. Iya iya. Jadi jadi seblak ini kayak, eee, momen untuk kayak recall lagi ya gitu, kayak bikin Kakak jadi sambil Kakak makan, Kakak nginget-nginget tuh nostalgia lagi tuh, eee, dulu makan ini bareng sama keluarga gitu, sama ayah, sama kakak, kayak gitu kali ya?
Iya. Iya betul. Jadinya Yah begitulah Kak. Jadinya makanan favorit juga sih. Sebenarnya kalau misalnya dari rasa juga semua orang pasti suka ya Kak, kalau di perempuan gitu. Karena memang, eee, dari rasanya juga gurih, terus kayak bisa nggak harus pedas juga gitu Kak, tapi kalau misalnya untuk yang penyuka pedas sekali tuh, lumayan sih ini masuk banget gitu Kak, dari rasa dan juga perpaduan, eee, campurannya itu yang isinya, kayak bisa diisi topping-nya itu seafood terus kayak kerupuk yang kering-keringan, terus diisi kayak sayur-sayuran, terus kayak jamur enoki gitu kan ya. Ini kayak enak banget sih seblak tuh, cocoklah buat semua kalangan sih.
Hmm. Mhm. Iya, ya. Mhm. Mmm, mhm mhm. Iya. Iya sih, nah, eee Tapi misalnya kayak Kakak beli jajanan seblak gitu, misalnya ketemu di jalan, Kakak tuh bisa ngebedain nggak sih kayak, eee, ini seblak yang enak nih gitu, atau misalnya Kakak ketemu yang ini sih rasanya biasa aja sih, kayak gitu?
Oke, kalau dari rasa ya Kak, sebenernya aku, eee, suka rasa seblak yang memang, kalo yang kuah ya Kak, yang ada dikecapinnya sih Kak. Jadi itu kayak terus kuahnya tuh kental, terus kayak rempah banget gitu isinya. Jadi nggak hambar, itu sih yang jadi, eee, favorit aku sih, untuk soal rasa si kuahnya ini. Tapi kalau misalnya
Mhm. Berarti yang memang banyak banyak bumbunya gitu ya?
Iya betul sih Kak, itu udah pasti enak sih. Terus aku lihat juga sih Kak dari hasil review gitu, "oh ternyata yang viral juga belum tentu," gitu kan, enak, tapi ketika iya cuman kita bisa, eee, lihat aja sih kayak oh kalau misalnya ini viral, tapi, eee, ada terus nih, itu kan pengunjungnya, wah berarti itu enak gitu. Kalau misalnya kayak cuma viral di awal terus kayak kesini-sininya sepi, wah berarti ini kayak cuma FOMO aja gitu.
Oh gitu ya? Hmm. Tapi kapak Kakak pernah nyobain gitu misalnya kayak ada seblak yang viral gitu Kakak, "Ah cobain ah," gitu, nah ternyata nya nyampe ke sana ternyata, "Oh biasa aja sih," gitu?
Ada sih Kak. Ternyata memang lebih enaknya tuh makan di tempat sih, tapi nggak tau kenapa ya? Iya pas dibungkus tuh rasanya beda nggak tau kenapa ya? <chuckles>
Makan di tempat ya? Hmm.
Ada sih yang gitu. Iya. Tapi ada juga seblak kayak masuk-masuk ke gang gitu ya Kak rumahnya tuh si lokasinya, tapi memang banyak banget gitu di Instagram-nya kayak followers-nya terus, eee, pernah juga gitu artis-artis yang coba pesan yang tadi seblak itu, ada juga sih Kak yang gitu. Tapi memang sih, dari waktu aku masih SMA ya Kak, sekarang aku udah nikah, jadi kayak lama banget kan itu rentang waktunya, masih sama sih konsisten soal rasanya.
Hmm, berarti berarti berarti emang, eee, ya tergantung juga yang jualnya ya berarti ya kayak gitu?
Jadi rame terus Kak. Mhm. Iya, iya. Terus aku juga kalau soal jajanan ya Kak, ada sih kayak depan supermarket gitu ya Kak, terus di seberangnya tuh banyak banget jajaran makanan kaki lima gitu Kak. Ada
Mhm. Iya iya.
molen mini Kak, isinya tuh molen mini itu coklat, terus kayak nanas sama kacang ijo, terus pisang, terus keju. Terus kayak wah enak banget sih Kak. Terus onde-onde mininya juga. Jadi rasanya tuh apa ya, oh unik juga ternyata ya kayak pisang molen kan biasanya pisang aja ya Kak isinya? Tapi ketika ada isian yang lain gitu, ternyata unik juga gitu kan rasanya dan masuk sih. Kayak gitu aku suka juga iya. Terus kayak onde-onde mini, onde-onde memang sih isinya tetap ya kacang ijo gitu. Tapi enak juga sih karena kan porsinya kecil ya jadi kayak nggak kerasa gitu kalau makan banyak tuh.
Oh, oke, heeh. Mhm. Dan Kakak doyan juga gitu? <chuckles> Nah yang yang molen itu Kakak lebih suka yang isian apa?
Hmm. Yang molen itu lebih ke coklat sih Kak, sama nanas itu enak banget sih karena kan kalau yang nanas kayak ada rasa segar-segarnya gitu kan dari buah nanasnya ini. Kalau yang coklat, memang dari kecil sukanya coklat sih Kak, <chuckles> jadi, eee, favoritinnya yang coklat ini. Terus ada lagi sih Kak selain itu ya yang manis, ada cibay namanya tuh.
Oh iya iya. Cibay? Oke.
Iya, cibay itu dari kulit lumpia terus isiannya tuh aci dibumbuin dulu gitu Kak. Jadi ada dibumbuin dulu pakai yang pedes, terus ada ditambahin suwiran ayam, terus ada bawang apa sih, bawang daun, nah itu adonannya terus di di atasnya kulit lumpia terus dikasih apa, kotakin gitu bentuknya terus digoreng. Gitu sih. Jadi kayak luarnya crunchy tapi dalamnya itu kayak ada lembek gitu loh Kak, kayak kenyal gitu karena kan aci ya. Tapi enak loh Kak. Unik sih rasanya.
Oh. Mmm, mhm mhm, hmm. Ada isiannya gitu ya? Mhm. Itu eee
Terus ada cirambay juga, aci rambay gitu kayak mie, jadi aci nya tuh dibuat panjang-panjang, terus jadi kayak mie gitu loh Kak. Terus kayak ditambahin bumbunya tuh chili oil, terus bumbu-bumbu yang lain, jadi ada perpaduan rasa kenyal, rasa kenyal apa ya? Tekstur kenyal, terus rasa gurih, asam, pedes gitu. Ih enak banget, <chuckles> terus aromanya itu kan, dari aroma jeruk nipisnya keluar juga sih.
Oh. Mmm. Hmm. Nah kalau kayak kayak jajanan-jajanan kayak mie-mie gitu Kakak suka juga nggak?
Kayak mie gitu ya?
Heeh.
Kalau mie sih lebih ke mie ayam Kak. <chuckles>
Mie ayam ya? Iya sih. Tap tapi kalau kayak mie ayam kan, itu maksudnya mie ayam kan banyak orang jual mie ayam gitu tapi maksudnya ya ada yang ya emang rasanya enak gitu, ada yang kayak rasanya, eee, biasa aja sih gitu kayak gitu. Kakak ada yang spesifik itu juga nggak kira-kira?
Iya lebih ke mie ayam. Iya iya. Ada Kak. Jadi memang ketika aku suka mie ayam juga nih, aku kunjungi lah beberapa tempat itu. Yang mana nih yang enak gitu, terus aku sampai nemuin waktu SMP, ini katanya, eee, dari komplek itu ada yang jual mie ayam gitu kan, namanya tuh Mie Ayam Matahari gitu. Terus aku kunjungi lah lumayan ya tempatnya juga enak gitu, kayak kedai gitu sih konsepnya, terus aku pesen lah coba, ih beneran loh Kak, enak banget. Jadi si mie ayamnya itu memang gurih juga, terus kayak ada manis, eee, asam pedasnya juga sih Kak. Jadi, kita bisa ngeracik
Hmm, berarti emang emang spesifik gitu ya? Heeh.
Iya, kita bisa ngeracik bumbu sendiri juga. Itu sih langganan aku kalau yang dari SMP gitu. Terus aku coba mie ayam yang lain juga oh ternyata di sini enak, eee, di sana kurang. Jadi aku bisa tau nih kalau misalnya aku mau mie ayam aku harus ke mana gitu, sampai segitunya. Sampai ke rujak juga sih Kak. Aku pencinta rujak dari SD. <chuckles>
Oh Kakak suka rujak juga?
Ya dari SD. Jadi dari SD itu emang sih awalnya kan bikin yang rumahan dulu ya Kak awalnya tuh dibuatin sama ibu. Jadi aku suka tipe rujak yang bumbunya itu kental banget gitu kan, dan terus kacangnya tuh agak banyak, dan itu, eee, tapi nggak terlalu pedes gitu ya, itu sih aku sukanya. Terus buah-buahannya juga harus yang seger-seger gitu, terus aku sampai nemuin lah kayak, eee, rujak, "Oh ini rujak yang di sini kurang," gitu kan, dari segi bumbunya. Karena kan, eee, agak encer gitu loh Kak si bumbunya. Jadi aku bisa tau lah.
Oh oke. Iya, heeh. Mhm. Iya ada yang kental ada yang encer sih emang bumbu-bumbu kayak gitu.
Iya. Betul, jadi aku paling favoritnya ya, oh rujak yang bumbunya itu kental gitu kan, terus ada bumbu kacangnya juga. Sampai nemuin itu loh Kak, jadi aku beli satu-satu tuh rujaknya.
Tapi Kakak sampai sampai ini enggak? Sampai kayak, eee eee, nyari resep untuk, "Ah coba bikin sendiri ah," gitu?
Ah ada, seblak tadi Kak yang awal. Karena kan awalnya aku memang suka banget seblak, terus aku cobalah "Ih ini gimana ya kok seblak yang itu bisa enak banget gitu kan dikuahin terus ditambahin kecap," terus aku cobalah, eee, nyari apa aja ya kira-kira bumbunya gitu kan di internet. Terus ada, sampai nemu, ya udah aku coba recook ya Kak. Kayak coba buat ulang gitu. Nah dari situ ternyata kok nggak beda jauh gitu kan rasanya, gitu sih.
Oke. Hmm. Berarti sebenarnya ya kita juga bisa nyoba sendiri sih ya gitu?
Iya, cuman kita harus nyoba-nyoba. Tapi pernah juga sih kayak masakan hotel juga sih Kak. <chuckles>
Masakan hotel juga?
Masakan hotel. Iya. Ternyata memang lumayan sih itu sampai harus beberapa kali dan nggak nemu yang pas sih kalau masakan hotel. Tapi kalau soal makanan yang jalanan itu bisa sih Kak, eee, dicoba di rumah.
Hmm, iya, ya.
Kayak tadi ya cibay tadi, terus kayak molen, terus kayak cilung juga, terus kayak telur gulung itu lumayan sih. Eh telur gulung itu lumayan sih Kak, <chuckles> buatnya harus berkali-kali iya.
Telur gulung?
Karena kan memang pas awalnya gagal, "ih kok nggak bisa ya?" Nggak bisa nyatu ke tusukannya gitu Kak, kalo di mang-mang kan kayak bener-bener padat banget gitu kan, terus kayak iya, terus bentukannya itu bener-bener baguslah, estetik gimana kalau misalnya di situ. Kalau aku nyoba sih pas awalan itu emang agak susah sih Kak, oh ini kayak takaran airnya berapa, si telurnya berapa gitu, terus mengira-ngira gitu. Sampai ya udah nemuin gitu akhirnya di YouTube-lah, aku cari aku lihat caranya juga. Ya sampai nyobainlah, pokoknya Kak kalau misalnya aku mau sesuatu yang memang lagi pengen nih dimakan, tapi lagi nggak mau keluar dulu gitu kan
Iya, bener kayak masuk aja gitu. Kalau di heeh. Hmm. Mhm.
jadi aku coba buat di rumah.
Hmm. Nah Kakak biasanya kalau jajan gitu biasanya keluarnya maksudnya selain sama keluarga ya, kalau seblak tadi kan di awal kan sama keluarga tuh biasanya gitu, gitu. Nah kalau misalnya jajan yang di luar itu biasanya keluarnya sama bareng-bareng sama temen gitu ya kayak dulu habis sekolah gitu ya biasanya ya?
Iya kalau misalnya lagi di sekolah itu, eee, pesantren kan Kak karena aku waktu itu SMP, jadi sama teman-teman kita cari jajanan, paling seringnya itu nyari jajanan di sore sih Kak. Karena banyak banget kan yang jualan di sore itu. Kayak jenisnya gitu, kayak dari minuman, dari makanan yang ringannya gitu, itu banyak banget sih jenisnya. Aku juga sampai keingetan Kak kayak minuman apa yang viral waktu itu tuh, oh es cincau gitu kan, cincau sama boba-bobaan gitu kan.
Oh oke. Mhm. Iya iya iya. Es cincau? Ya ya ya. Mhm.
Jadi ya udahlah nyobain gitu kan dari situ, terus ada Thai tea juga sih itu, lumayan gitu kan. <chuckles> Sebenernya memang iya, sebenernya sih untuk makanan yang kayak gini harus dibatasi juga ya Kak, jangan sampai setiap hari juga gitu kan buat kesehatan sih.
Oh Kakak doyan juga Thai tea? Iya sih. Heeh heeh. Kurang kurang sehat juga ya kalau misalnya kayak dimakan tiap hari gitu kali ya?
Iya, walaupun enak kan. Iya, jadi aku batasi juga sih untuk jajanan-jajanan ini. Tapi kalau misalnya sekarang karena udah nikah, ya udah sama suami gitu Kak kita nyari, eee, di daerah sini gitu makanan yang, jajanan yang bikin, "Oh ternyata ini enak," gitu, tapi kita juga tau gitu, ternyata di daerah yang dulu
Hmm. Mhm.
eee, sama jajanannya itu beda sih Kak soal rasanya gitu. Maksudnya jenisnya sama, tapi kalau di daerah sini beda rasanya gitu. Jadi lebih aman sama daerah yang pertama kali tinggal di sana gitu.
Mmm. Iya iya iya, berarti memang, eee, tergantung lokasi juga ya? Memang beda beda beda beda tempat bisa beda rasa gitu.
Iya, betul. Ternyata tergantung. Ya begitulah. Jadi kayak, aduh, kangen nih pengen tinggal lagi di tempat yang awal gitu karena jajanannya itu enak semuanya gitu kan, dari minuman sampai makanannya juga.
Mhm. Neh, iya sih. Nah Kak ini seru banget nih Kak obrolan kita, aku seneng banget. Makasih banyak Kakak ya udah mau ngobrol.
Ah iya, sama-sama, makasih juga ka ya Kak udah mau dengerin cerita aku.
Ya.